Le curry, c'est c'est un peu alors c'est pas pimenté mais, tu sais, c'est un peu fort le curry.
Ah! C'est épicé, ouais.
C'est pas très fort, ouais, voilà, c'est un peu épicé mais c'est pas très fort. Ça me dérange pas de mettre du curry, tu vois, ou de mettre du poivre ou de mettre des trucs comme ça mais, de là à manger un piment, non, quoi!
Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ouais, ouais. Le piment. Moi, je suis ouais, je suis désolé, hein, je j'ai j'ai beau résister, enfin, genre, tabasco, franchement, ça va, tu vois, tranquille, heu, sriracha, ça va aussi harissa, maintenant, ça va en vrai, parce que, maintenant, ma sauce préférée c'est la sauce algérienne, donc je peux dire, heu, bon, ça pique, hem, et et en en fait, c'est c'est vraiment des trucs qui ne sont pas plaisants, heu, vraiment tu tu tu prends pas d peut-être que tu prends du plaisir parce que ton corps il souffre tellement qu'il sécrète des trucs, tu vois mais ça, heu, m'anesthésie la bouche, en fait, donc je sens plus mon plat. C'est comme les gens je sais pas si toi tu as tu as pareil, mais par exemple, mon mon père, peut-être parce qu'il est cuistot mais il peut pas manger, heu, un plat qui est tiède, il faut qu'il soit brûlant, littéralement qu'il se crame la la bouche, tu vois?
Ouais, Tabasco, normalement, ça va. Non, voilà, exactement. Alors je sais pas. Non, moi, c'est pas
Toi, attendre de ton plat est-ce que vraiment tu es tu es obligé d'attendre qu'il soit fumant, heu, à 40, heu?
Non, si si je veux pas qu'il non, je veux pas qu'il enfin, je veux pas qu'il me crame la bouche, le plat, quoi.
Ouais, ouais.
Tu sais, j'aime bien un plat chaud, mais je veux pas qu'il me crame la bouche non plus, quoi, donc heu, non, je vais pas
Beh, à chaque fois, c'est vraiment, c'est c'est terrible, quoi. Puis après, ça marche en fait, le problème, c'est que bah, le problème, hem, je je m'étais un peu renseigné et en fait, heu, les gens qui sont le plus zin entre guillemets, «les gens qui tolèrent le plus les piments», c'est les gens qui fument, en fait, déjà, parce que, à ce qu'il paraît ça te flingue, heu et le chaud aussi, en fait.
Ouais. C'est vrai. Ah! Mais ça te flingue le g ça te flin ça te flingue le goût, ça te flingue tout, hein, donc heu
Ah ouais, ouais. Mais du coup, ouais, c'est c'est, heu, c'est un peu ça quoi.
Tu sais, ça c'est, heu, c'est vrai que quand tu fumes, c'est, heu, abusé comment tu ressens plus les les aliments, donc heu
Et c'est pour ça qu'il est obligé de tout pimenté, tout, enfin vraiment c'est c'est terrible quoi. J'ai même tout, tout, tout, tout, tout, quoi, enfin, bon.
Ouais, parce que moi quand je fumais, heu, déjà, tu as plus d'odorat
Ouais.
donc c'est-à-dire que tu sais même pas, heu, en fait, le truc, c'est que tes fringues, elles puent tellement
Ouais.
que tu sais même plus ce que tu sens, en fait.
Ah! Ouais, OK, d'accord.
Et, donc heu, te tu tu tu as plus d'odeur. T ça ton odorat il est attaqué par la cigarette parce que la cigarette en soi, heu, attaque ton odorat
Ouais.
mais tu s tu sens même plus, en fait, si tu si tu pues la clope ou pas, parce que tu as tellement l'habitude l'odeur, en fait, elle est tellement avec toi tout le temps que tu la sens plus. Par contre tu arrêtes de fumer
Ouais.
là, maintenant, en fait, c genre une personne qui a fumé il y a 10 minutes je fume la cigarette électronique, hein, je fume plus la clope. Une personne qui a fumé il y a 10 minutes, je le je le sens, tu vois?
Ouais. OK. Ah oui, mais clairement, hein. Ouais, c'est ouais, c'est pareil, hein. De toute façon ah, moi je moi, ça me révulse, c'est impossible, genre, c'est ça c'est ce
C'est pas très gênant, mais voilà, quoi. Ouais, parce que moi j'étais fumeur justement, donc c'est pour ça. Moi, ça me gêne pas, donc heu
Ah! Ouais, bien sûr. OK, OK, c'est intéressant, heu et, du coup, pour fumer, tu as fait comment, tu as tu as fait, hem, tu as fait transition genre moit moit, heu, clope électronique, cigarette ou tu as directement coupé, heu?
Au début, ouais.
OK, au début, ouais. Parce qu'il y
Au début, heu, alors, moi, je fume en plus, le pire, c'est que, moi, je fumais pas des clopes, je fumais des roulées donc heu
Heu, c'est quoi la diff?